Yani, işte, 2014 yılının sonlarıydı açıkçası, eee, ve, eee, hani, gerçekten böyle bir, eee, nasıl diyeyim? Sonuçta bir, eee, hani, eşimleyim ve eşimle birlikte olacağım. Eee, hani, eee, onun için gidiyorum ve heyecanım var. Şimdi yeni bir ülkeye gidiyorum. Yeni bir hayat kuracağım. Eee, bu konuda çok heyecanlıyım tabii ki de ama bir yandan da korkum var. Çünkü, eee, hani, bir bilinmezlik de var. Yani bilinmezlik derken, eee, yeni bir iş süreci, sonuçta ne kadar bir süreç olacağı belli değil. Eee, evrak işleri var, büro bürokrasi işleri var. Onu beklemem lazım. Eee, hani, bir bilinmezlik beni bekliyordu açıkçası. Dil problemleri olacak, onlar var. Eee, yaşadığım ülkelerin ikisinde de mesela şu anki yaşadığım ülkede de, eee, dil, hani, İngilizce değil. Eee, o yüzden, hani, bunlar kafamda, eee, sorunlar olarak oluşturuyordu ama bunları da tabii gidince halledeceğimi, eee, ve kendime de güvendiğim için açıkçası, hani, çok da böyle, eee, korkmadım. Eee, başaracağıma da inanıyordum. Evet.
Evet. Heyecanlısın. <chuckles> Evet. Güzel. Çok Hıı. Tabii. Çok doğru. Hı hı. Evet. Tam Yani, başarı başarıya inanman korkularını bastırmış diye anlıyorum ben. Eee, peki, hiç böyle bir anda, eee, eşinin bulunduğu ülke yi de değiştirmek zorunda kalmışsınız. Böyle, pişmanlık duyduğun anlarda kendini nasıl duyduğun anlar oldu mu öncelikle onu sormak isterim.
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Oldu, evet. İlk mesela Polonya'da, eee, 4.5 yıl yaşadık. Eee, Polonya'da ilk gittiğimde biraz böyle, eee, şey geldi. Çok soğuk geldi. Ben mesela İzmirliyim ve, hani, eee, çok soğuktu, yani. İlk o yıllarda özellikle gittiğim yi eee, ilk 2 yıl falan, böyle, Polonya'da rekorlar kırılıyordu soğukluk konusunda. -27'ler falan görülüyor böyle. Yani, ben hiç alışık değilim. Bu beni böyle, eee, biraz üzdü ve, eee, gerildim. Bir de böyle, hani, yani, ben ne yapacağım bu ülkede? Alışamıyorum. Bir de o süreçte, işte, iş falan bakıyorum böyle. Hani, iyice biraz depresif moda girmiştim. Böyle, düşünüyordum yani. Hı hı.
Evet. Haliyle. <giggles> Olabilir. Olabilir. Gerildin mi? Anlıyorum. Peki, eşin dışında paylaştığın, işte, arkadaşlarınız var mıydı senin, hani, tabii ki evlilik çok güzel, eşinle paylaştığın ama bir de ki insanın kendi hâlinde, eee, yaşamak istediği anlar olabilir. Arkadaşlarıyla paylaşmak istediği anlar olabilir. Soğuk bir ülkedesin. Eee, belki, hani, çok fazla sosyal bir ortamda olmayabilirsin. O an başkalarıyla da konuşma ihtiyacın olabilir. Hani, çıkıp <chuckles> görüşemezsin. O günleri atlatmak senin için zor oldu mu?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Eee, evet zordu. Çünkü yeni gelmiştim, hani, Polonya'ya ve gerçekten eşimi, hani, bir tek eşimi tanıyorum ve, hani, bir arkadaş ortamı kuramamıştım. Çünkü, eee, hani, sosyalleşecek bir fırsatım da olmamıştı dediğim gibi ama, eee, 1-2 tane arkadaş edinmiştim. Onlarla görüştüm bu konuları, konuştum. Eee, Türkiye'deki arkadaşlarımla konuştum. Eee, illaki bir dertleşecek arkadaş bulmuştum. Yardımcı da olmuştu bu konuda onlar.
Evet. Anladım. Ne kadar güzel. Evet. Güzel.